बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है ना, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन हो गया है, लोग जो है एक-दूस एक-दूसरे को देख कर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लब ऐसे ख़र्चे करते हैं। आपने देखा होगा दूसरों को देख कर मतलब इतना ज़्यादा आप चिढ़ते हैं ना और कंपेयर करते हैं, एक-दूसरे से तुलना करते हैं अपनी की उसने ये ख़ाया, ये पहना, वहाँ घूमने गया। कुछ करो अपना भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा बर्बाद करते हैं इन चीज़ों में, मुझे लगता है कि अगर आप उस काबिल है ना, मतलब कमाने के तो आप ख़ुद ही घूम लेंगे, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल और हाँ, मतलब ये तुलना करना जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ग़लत लगता है, और इससे जो है ना, तनाव भी काफ़ी हद तक बढ़ता है देखा है मैंने। क्योंकि देखो अगर किसी की बात करूँ मैं कोई हसबैंड, वाइफ़ है, तो जैसे किसी की वाइफ़ ने किसी की मतलब स्टोरी या फोटो वग़ैरह देखी, कि वो वहाँ घूमने गए हैं। तो फ़िर वो है ना अपने हसबैंड से जिद करती है कि वो सब घूमते हैं, हम घर पर ही रहते हैं, उससे जो है उनके बीच में लड़ाई के जो है ना काफ़ी ज़्यादा संभव होते हैं चांसेस, मुझे लगता है कि ये भी जो है एक कारण बन सकता है, आपके क्या विचार है?
हाँ, सबसे बड़ा। <chuckles> जी। हाँ। जी। हाँ, ये बात सही है। जी। हाँ। किसी को नहीं ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। ये तो सही बात है। हाँ, सही बात है। जी। हुँ। जी। हाँ। <chuckles> हुँ। हाँ। हाँ। अब बिल्कुल जो आपने बताया ना कि एक सोशल मीडिया को जो हमारे समाज पे जो एक असर आ रहा है, कि लोगों की ज़रूरतें हैं नहीं, और अप आपने ऐसे घूमने पे ही बात उठाई है, तो सोचिए, अगर आपको वो जगह सचमुच में जाने का मन है, तो आप जाइए, आपको बस इसलिए जाना है कि आपको उनसे अच्छा दिखना है, कि मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, मैं भी वहाँ पर आप क अच्छे तरीक़े से रह सकता हूँ, कि ये मुझे लगने लगा है कि लो जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, कि अगर आपको ज़रूरत है उधर जाने की, कोई काम है, तब आप एक बार जाइए, सोचिए। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और आप बेफ़ालतू में जा रहे हैं, तो फ़िर वो बेवकूफी भी है और उ जाने की तो बात आप छोड़िए अब ऐसे-ऐसे ल मतलब मैं देखता हूँ, जो कि अ, ऐसे लोग हैं जिनकी कि आमदनी आपकी अ, अगर ₹10,000 पर मंथ है और वो जो उनके ख़र्चे हैं, वो ख़र्चे आपके ₹20,000, ₹25,000 पर मंथ है। ऐसे भी लोग हैं और ये क्यों है, क्योंकि वो उन सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, कि वो अपनी चीज़ों को अब रोक नहीं पाते हैं।
हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल।

जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है ना, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान न करे कभी मतलब ऐसे आपातकालीन स्थिति आ गई, कि आपने देखा होगा ना आजकल प्राइवेट नौकरियों में तो जो है ना अ, मतलब जॉब की वो नहीं है कोई कन्फर्म नहीं है कि कब तक हम रह पाएँगे उस पर बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और जो है कभी भी जो है ना हमको फायर कर सकते हो। तो जो है ना, तो हमें मतलब दूसरों के मतलब आगे हाथ फैलाने से अच्छा, दोस्त या रिश्तेदारों के, तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा पैसा बचाते हुए चले हर महीने थोड़ा-थोड़ा, तो जो है बाद में वो हमारी मदद कर सकता है ऐसी स्थितियों में। और कई तो मैंने ऐसा देखा है ना हमारे जो पैसा बचा मतलब पैसा हम कमाते हैं, वो जो हमारी बीमारियों में लग जाता है। क्योंकि आप देखोगे आजकल इलाज इतना महंगा हो गया ना, तो लोगों की मैंने देखा है कि आधे-आधे मतलब जीवन की जमा पूंजी जो है वो पूरा बीमारियों में चली जाती है, तो इस वजह से भी जो है ना पैसा बचाना ज़रूरी है। आपका क्या कहना है इस पर?
जी। हाँ, सही बात। हाँ। स हाँ, सिक्युरिटी नहीं रह गई अब। हाँ। हाँ, हाँ, ये बात सही है। जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा महँगा हो चुके हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा आपने 1 बीमारी के बारे में बताया तो बिल्कुल, मैं भी एक अभी हाल ही में 1 मेरे अंकल थे जानने वाले तो, उन्होंने उनका 1 छोटा-सा, छोटा-सा क्या बोलेंगे सोच लीजिए हुआ एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं, मगर क्या था कि जो उन्होंने अपने उम्र भर की पूंजी जमा करके रखी हुई थी, वो पूरी की पूरी पूंजी उनके उस छोटे से एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट क्या था कि पैर को लेके था, तो पैर में उनके कई जगह फ्रैक्चर आ गए थे, तो उसी चक कलते हुए जो उनका खर्च आया, वो इतना आया कि उनकी पूरे उम्र की जमा पूंजी खत्म हो गई, तो तब थोड़ा-सा मेरा भी दिमाग हुआ कि सोचिए वो उतनी चीज़ों को बचाए हुए थे तो वो उस समय पर अपने आप को बचा ले गए, अगर नहीं होता उनके पास, तो कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता।
क्या? अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। जी, जी। हाँ। जी।